<laughs> Oo nga eh. Ano yan eh, madami sa paligid natin, so at tsaka, at parang sa pakiramdam ko yun nga naghahanap sila ng ng ng self-validation gusto nila chine-check lagi nila yung like, pa'no na ko. Maya't-maya chine-check pa yun, "Ilan na ba yung like ko, ay walang nagla-like, my God"
Ganun. Mm. Mm. Oo, tama ka. Kaya nga eh 'no, masyadong nagiging conscious na din dun sa mga liker.
Ayan. Tama, <sighs> tama. So 'yon, malaki talaga yung epekto sa atin, kasi parang yung iba din naman dun nalang nakafocus wala nang ibang inintindi kundi dun, 'di ba? 'Wag naman sanang ganon, kasi wala naman tayong obligasyon sa kay Facebook na <scoffs> i-report lahat ng <scoffs> bagay o kay Instagram, 'di ba?
Mm. Mismo, tama ka. Mm. Kaya nga eh. Pati ano ah, parang nakukumpromiso na din kasi yung safety minsan ng iba, lalo na kapag sobrang lantad nila sa Facebook. Yung kahit ultimo mag-isa sila sa apartment, 'di ba? A ang uso ngayon yung ano, yung oo 'tsaka yung parang i i sasabihin mo sa lalo yung mga vlogger i-bo-vlog nila yung ad yung a day in my life, yung ganon. Para kasing na oo, nabibigyan na ng access yung ibang tao dun sa dapat private life mo, ganun.
Ayon. Tama. Stalker. Ayan. Kung sa'n sila nakatira. Hmm. Hmm. Tama. Tama, tama. Ayun nga, so, maraming epekto, sobrang daming epekto niyan 'di ba? Kaya sa oo. Sa tingin mo ba, mas madali bang ipakita yung tunay mong sarili sa social media, kesa naman sa personal na usap na ayun yung yung yung ano tawag dito, harap-harapang komunikasyon, tingin mo ba mas napapakita nila 'yan? Hmm.
Mm. ka. Tama ka. Mm. Mm. Oo parang Para sa akin kasi, ang social media kasi talaga ano lang 'yan <scoffs> eh, hindi lahat nga ng nakikita mo dyan tunay. <sighs> Mas gusto ko talaga na ano mas madali talaga makikita yung tunay na sarili sa personal talaga na usapan, <chuckles> oo. Kasi 'di b yung sa social me media, pwede namang pekein 'yan eh, pwede ko ngang ilagay sa social media ko na ano ko dun eh, manager ako ganyan ganito kahit hindi naman. Mm.
Mm. Mhm. Tama. Tama. Ayan. Oo maraming ganon, maraming ganon ano, nakikita ko sa mga estudyante ko eh, ano grumaduate na daw sila sa ganitong Harvard University syempre ano. <laughs>
Oo, 'di ba? Mm. Ah oo. Kahit hindi naman 'di ba? Magugulat ka na lang ganon. Basta para kasing sa social media kasi 'di ba? Parang ikaw yung nagb-build up ng ano mo dun, ng image mo talaga. Kung pa'no mo gustong makita ka ng tao eh, kumpara sa personal 'di ba po, parang yun ka mismo kung ano kang nakita, yun ka talaga 'di ba? Sa'yo ba, ano po sa palagay mo?
Hmm. Tama, tama. 'Yon. 'Yon. Tama. Tama, tama